Eee, waktu itu awalnya aku ngasih taunya kayak biasa, sambil bercanda, gitu kan, terus aku selalu tunjukin c caranya, gitu. Makin kesini, mmm, dia selalu berulang kan, aku juga cari cara ngasih taunya tuh udah nggak kayak dulu kan, kayak lebih tegas, kadang-kadang kayak agak lebih tinggi nadanya, kemudian kayak lebih menggunakan kata-kata yang agak, apa ya, agak bukan menyerang sih, tapi kayak udah agak mulai, eee, tajam, gitu loh, kata-kata yang aku pakai, gitu. Eee, karena udah gregetan, "Pakai cara apa ya nih, su supaya orang ini ngerti?", gitu. Nah, dari situ justru si partner kerjaku itu mimik atau ekspresi mukanya tuh kayak defensif, kayak nggak mau, eee, ngelihat ngelihat aku menjelaskan, ngelihat aku mengarahkan tuh dia tuh udah nggak kayak yang orang karena memang butuh diarahkan, tapi kayak lebih ke, "Apa sih, alah", gitu loh, kayak ngere enyepek nyepelekan, gitu. Nah, udah waktu itu aku langsung kayak meledak emosi aku, kayak, eee, aku mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya tuh nggak perlu aku keluarkan, kayak contohnya, mmm, "Kamu jangan merasa ego kamu tersinggung ya, kamu nggak nggak nggak usah sok-sokan mem mem mempertahankan ego kamu, ya. Plis deh, plis deh, kamu, eee, tolong resapi, tolong ngerti", sampai kayak gitu loh, Kak, sampai bener-bener aku menggunakan kata-kata yang seperti itu. Karena aku udah saking nggak kuatnya gitu, gitu sih, Jadi udah, itu kayak aku merasa tapi setelah itu aku merasa menyesal juga, gitu, harusnya aku bisa kontrol kata-kata aku, gitu, tapi gi gimana ya, karena udah nggak tahan, gitu, udah nggak kuat. Iya.
Ah, iya, bener, bener. <chuckles> Heeh heeh, paham. Heeh. Oh, oke. Heeh. Oh, iya iya iya. Paham sih aku, heeh. Heeh. Hmm. Oke, heeh. Mhm. Iya iya iya. Iya, udah nggak tahan bener, Kak, bener. Karena udah mungkin berulang-ulang, ya, Kak, ya, bukan sekali, dua kali aja, kayak gitu. Nah, tapi ini menarik sih, Kak, ya. Karena memang kan, apa ya, namanya kayak kontrol emosi tuh kan kadang kitanya bisa ya, tapi kadang juga kayak kelepasan, gitu ya, Kak, ya. Nah, tapi, eee, mungkin ketika kelepasan, biar mungkin nggak merasa, eee, bersalahnya berlarut gitu, apa sih, Kak, yang bisa dilakukan, gitu, ya, kan namanya manusia kan pasti ada, eee, apa ya, istilahnya pas nih, bocor nih, nggak bisa nih, eee, emosi bener-bener ditahan tuh, tapi biar nggak terlalu berlarut-larut gitu, merasa bersalah gitu, Kak.
Berulang-ulang, betul. Betul. Heeh. Heeh heeh heeh.